باقول لك إيه، أنا بصراحة كده كان في موضوع مشتتني الفترة دي كده حقيقي يعني ومضايقني كده وكنت محتاج نصيحتك فيه يعني عشان أعرف أتعامل معاه. زي ما تقول كده أنا بقى عَندي حالة كده ماشي إ من تشبُّع محتوى، أنا يعني عارف أنت اللي هو إيه، أنا شغّال أصلًا يعني أنا شُغلي آآ ليه علاقة بال زي ما تقول هو بمحتويات و كده لازم إن أنا أعمل تغذية بصرية ولازم إن أنا أقعد أشوف هِنا وأشوف هِنا وأخُش على أماكن كتير وصفحات كتير. عارف أنت اللي هو ولازم إن أنا دايمًا أكون عيني دايمًا متشبعة ولازم تشوف النماذج قدّامي وكده عشان أقدر أبدِع وأقدر أطلّع أفكار جديدة وكده. فحاسس إن أنا من كُتر ما بقيت باخش محتويات وكده بقيت حاسس بتشتت إن أنا مش عارف أنت اللي هو نَفْس الحاجة بالضبط اللي أنا باعملها بقيت من درجة إن الأفكار بتاعتي بقت شِبه أصلًا تحس ان هي مسروقة من بعض، يعني يمكن أنا بقيت باسرق من نَفْسي. فاهم الفكرة؟ إن أنا بقيت باخد نَفْس الفكرة وباقعد أعيد فيها وباحس إن أنا ما فيش تجديد، باحس إن أنا كأني بالِف في دايرة مُغلقة كده اللي هو فاهم؟ ما بقيتش قادر أبدِع زي الأول وكده من كُتر الحاجات اللي أنا عَمّال أشوفها قدّام عيني. وحقيقي الموضوع ده بقى مأثّر عليَّ في كل حاجة في شُغلي وفي حتّى في حاجات كتير أوي في حياتي برضه بقيت باعملها بنَفْس الشكل كده وبقيت متضايق منُّه، وبُص عارف أنت اللي هو الموضوع بقى مضايقني جدًا وكنت محتاج يعني زي ما قُلت لك نصيحتك كده فيه يعني بصراحة.
إمم. آه. إمم. أها. إمم. إمم. إمم. أكيد طبعًا أنا مقدر الإحساس بتاعك ده وأنت عندك حق فعلًا آآ في إحساسك يعني إن أنت بتقول لي بقى عندك تشبع للمحتوى، بقى كل حاجة شايفها مثلًا أنت عارفها قبل كده، آآ أنت يعني شُفتها ما ما ما لقيتش مثلًا ما بقيتش شايف حاجة فيها إبداع أكتر، الحاجات بالنسبة لك بقت يعني آآ حاجة قديمة أنت عارفها، أنا مقدر الإحساس ده كويس أوي ويعني وعندك حق فيه، بس عاوز أعرف منك كده أنت إيه طيب ال أ أنواع المحتوى اللي أنت بتقول عليها ديًّا يعني يعني أنت بتشتغل إيه شغلك ده اللي هو مثلًا المحتوى فيه لسه مش شايف له إبداع؟ وضّح لي شوية ش عن آآ عن شغلك وكلمني عنه.
بالضبط آه. بص هاقول لك. هاقول لك بُص هو أنا شغال أصلًا graphic design، فأنا لازم م يعني عارف أنت اللي هو أنا لازم أصلًا يكون عيني دايمًا يعني هو حتى يقولها لنا دايمًا لمّا كنت باخد كورسات وكده يقول لك: "عينك دايمًا هي أساس كل حاجة،" أنا عيني لازم تكون قدامها كلها يعني لازم يكون في نماذج قدامي، فطبيعي إن أنا باعمل تغذية بصرية دايمًا كل يوم وشبه يومي أصلًا لدرجة إن أنا بقيت باقعد كتير جدًا قدام اللاب. آآ عارف أنت اللي هو عشان بس أطلّع أفكار وكده، وطبعا يعني حتى برضه الشاشة نفسها العرض نفسه لازم عيني لازم تكون حاجة شاشة غالية، لدرجة عايز أقول لك برضه يعني آآ رُحت صرفت فلوس قد كده برضه على موضوع اللاب ده عشان الشاشة تكون حلوة وكده عشان أقدر أنا أشوف الألوان والإمتزاج والكلام ده كله فاهم. فيعني باقعد فترة كبيرة جدًا عيني عمال أتفرج وأشوف لدرجة إن أنا عارف يبقى عندي تشبع بجد من كتر الحاجات اللي أنا أشوفها وما بقيتش قادر إن أنا أحس إن أنا عارف اللي هو ما بقيتش قادر إن أنا ألاقي محتوى جديد وحاجات جديدة إلهام يعني حاجة زي ما تقول إلهام كده حاجة تلهمني، وبقيت باحس حتى أفكاري لم نفسها لما بييجي لي شغل وكده بقيت باكرر نفس الأفكار لدرجة إن أنا بقيت بابص على الصفحة بتاعتي على الانستجرام؛ لأن أنا عندي صفحة على الانستجرام وكده، بقيت باخش فيها وأقعد أبص على الحاجات ال اللي قدامي بقيت بالاحظ إن أنا يعني عارف أنت اللي هو ودي يمكن واحد صاحبي برضه قال لي عليها برضه نبهني بيها بصراحة قال لي: إن "أنت بقيت تكرر المحتوى" فب ركزت زي ماهو بيقول كده شُفت حاجة كنت ناشرها من سنة ماشي وحاجة لسه ناشرها دلوقتي، لقيت نفس الفكرة بنفس كل حاجة مع اختلاف الألوان مش أكتر. فحسيت إن أنا آه حسيت بجد والله حسيت إن أنا من كتر الحاجات اللي أنا عمال أشوفها قدامي والحاجات اللي عمالة تتكرر قدامي بقيت كأني ب باكرر نفس الفكرة ما ب ما باعيدش حاجة جديدة، حتى الصفحات اللي أنا بقت قدامي بقت عندي من كترها فاهم قصدي من كترها ما بقيتش قادر أحدد أنهي الأفضل إن أنا أتابعه وأنهي الأفضل إن أنا أقدر أنا أبص فيه فاهم، ده بالنسبة للشغل بتاعي وعايز أقول لك برضه نفس الكلام على شغلي ونفس الكلام. على كل حاجة يعني حاجات كتير أوي في حياتي بنفس الطريقة كده يعني حتى أنا برضه عايز أتعلم إنجليزي وباتعلم إنجليزي وكده من كتر المصادر اللي قدامي بقيت مشتت ما بقيتش قادر إن أنا أحدد إيه المصدر الصح وإيه الحاجة الصح اللي أنا أتعلم منها، بقيت حاجات كتير أوي لدرجة عارف أنت اللي هو إيه. أنا عايز مثلًا أعلم مهارة الاستماع بقى عندي 3، 4 صفحات، أنا مش عارف أنهي صفحة أحسن أنهي صفحة أحسن لمستوايا مش قادر أحدد فاهم الموضوع بقى صعب عليّا جدًا، وبقى مشتتني بشكل شديد بصراحة يعني فاهم عشان كده باكلمك والله بجد الموضوع بقى صعب عليّا جدًا.
تمام. إمم. أها. إمم. جميل. إمم. أها. إمم. ياه فهمتك. امم. إمم. تقدّر. إمم إمم. أيوه أيوه. امم. فاهمك. إمم. امم. فاهمك طبعًا ومقدَّر شعورك ده وعارف إن قد إيه يعني أنت الموضوع ده مضايقك، آآ إن أنت ما بقيتش لاقي مثلًا حاجة إبداعية أفكار آآ برا الصندوق زي ما بيقولوا أو أفكار جديدة من كُتر مثلًا آآ الحاجات إن أنت ب عندك تشبُّع منها، أنا مقدَّر ده كويس في آآ نقطة اللي أنت بتقول لي الأول يعني شغلك خلينا نتكلم الأول في شغلك؛ لإن أنا مقدَّر النقطة دي كويس جدًا، بس عاوز أعرف منك حاجة برضو، أنت دلوقتي قلت لي أنت بتجيب لاب وبتشتغل عليه وجايبه وصارف عليه كويس علشان الألوان والكلام ده، ده شيء كويس جدًا، طيب أنت آآ بتشتغل قلت لي بتشتغل كتير عليه والكلام ده، طَب قل لي أنت مثلًا آآ شغل يعني وقتك كله بيبقى في الشغل والّا بتوفَّر برضو ي يعني حاجة إنك تدوَّر على حاجات جديدة على أفكار جديدة على على حاجات إبداعية ي ممكن ده يكون وقت قليل مثلًا اللي أنت بتدوَّر على الحاجات الجديدة يكون فارق معاك والّا هو برضو أنت أنت عاطي وقت لكن مش لاقي برضو حاجة جديدة؟
آه قل لي. لأ بالاقي وقت عادي جدًا، هي الفكرة في ال اللي أنت قلتها الأخيرة بجد إن أنا مش لاقي حاجة جديدة، حاسس إن أنا باعيد في نفس الدايرة، باحس إن فيه صفحات أنا مش عارف أكتشفها أو حاجات أو محتوى نفسه أنا مش عارف اكتشفه ومش عارف ألاقيه فاهم، مهما دوَّرت على الsearch وكده وبتاع مش بالاقي مساعدة وباحس إن أنا بالِف في دايرة، يعني عارف أنت اللي هو الصفحات يعني عارف أنت اللي هو جوجل نفسه لما أنت بتخش عليه تلاقي الصفحات اللي أنت زُرتها بتلاقي عليها علامة متغيرة كده العلامة اللي هي بَدَل زرقا تبقى علامة بنفسجي شوية، أنت لو شُفت الص حرفيًا الsearch بتاعي عامل إزاي أنت هتلاقي كلها بقت علامة واحدة ما فيش حاجة جديدة. باحس إن أنا زي ما تقول إيه حتى الصفحات اللي أنا باتابعها نفسها باحس إن هي بتسرق من بعض فاهم الفكرة، عارف أنت اللي هو لما لما يكون مثلًا فيسبوك وفيسبوك لايت هي حاجة زي كده اللي هُم الاتنين شبه بعض الفَرْق بس في ال في الخدمة نفسها أو في الشكل نفسه، لكن كل الخدمة ونفس كل حاجة بيقدمها هي هي نفس هي نفس الكلمة برضو. باحس إن الصفحات كلها شبه بعض وباحس كل المحتوى نفسه ش كتير أوي فباحس إن أنا باتشتت فاهم قصدي، باحس إن أنا ما فيش أفكار جديدة، حتى أنا نفسي فاهم أفكاري نفسها بقت متغيرة بسبب كل المحتوى إن أنا ما فيش تجديد في المحتوى ما فيش حاجة جديدة في المحتوى باحس إن أنا متشبع خلاص أنا م يعني مش قادر ألاقي أفكار جديدة م ما فيش إلهام زي الأول، الأول كان كنت fresh ودماغي كانت فاهم اللي هو fresh في بداية الموضوع بقى كنت عارف أنت اللي هو إيه، يعني اللي هو أنا في البداية بقى عارف أنت اللي هو عَمَّال أفكر بقى أطلَّع طَب آه أدمج ده بده وأطلَّع ده بده يطلَّع لي كذا وهكذا فاهم قصدي وه الكلام ده. دلوقتي بقى الموضوع كارثي بجد معايا، يعني ما أقولكش والله الموضوع بقى صعب ح وزي ما قلت لك في حاجات كتير مش هنا بس، فاهم الفكرة؟
وصِلِت إمم. إمم. آه فاهمك. إمم. إمم. إمم. فهمتَك آه. إمم. إمم. إمم. إمم. عندك حق. إمم إمم. فاهمك طبعًا. إمم إمم. فاهمك طبعًا. خليني معاك في نقطة الشغل الأول يعني خليني أقول لك حاجة، كونك أصلًا إن أنت آآ زي ما بتقول لي بتعمل مثلًا فيديوهات كتير أو بتعمل مثلًا graphic design كتير ل لشغل ليك، و آآ كونك حسيت بتشبُّع أو إنك بت يعني بتعمل كل حاجة مع إنك قلت لي دوَّرت على كل الصفحات، دوَّرت على صفحات كتير على فيديوهات ناس تانية، ب بتلاقي مثلًا ال الأفكار دي كلها عندك إن أنت عارف تعملها وبالذ وبالفعل أنت بتقول لي عملتها قبل كده، فأنا عايز أقول لك إن ده نجاح في حد ذاته نجاح ليك؛ إن أنت يكاد يكون عندك كل حاجة، إن من كُتر شغلك ومن إتقانك في شغلك ومن حُبك لشغلك وبتعمله ب ب ب بحاجة كويسة، ومن كُتر دايمًا إنك بتحب تعرَف كل حاجة جديدة وبتضيفها ليك آه بقى خلّى عندك آآ آآ يعني تشبُّع، خلّى عندك إن أنت ب ب بقيت خبرة يعني وصَلت ل لمرحلة ال الاحتراف بقيت محترف في شغلك، بقت كل حاجة شايفها حتى لو جديدة أو بالنسبة ل جديدة لناس كتير وإبداعية، أنت شايفها عادية أنت فاهمني، ده ده ده حاجة كويسة ليك إن أنت وصَلت الاحتراف ده، فأنا عاوز أقول لك إن دي فعلًا آآ شيء كويس مش حاجة تزعل عليها لأ ده حاجة ج جميلة جدًا إن أنت آآ انت كده محترف، وكمان آآ يعني أنت ال ال الشغل بتاعك بتقول لي من من من يعني من من كُتره أنت ما بقيتش مثلًا عارف آآ آآ الحاجات القديمة أو فاكرها كانت بتعمل إيه، فده في حد ذاته نجاح إن أنت دايمًا آآ ف بتنجح مثلًا في في أعمالك فبتعمل أكتر فده حاجة كويسة. ده بالنسبة للشغل.
فاهمك آه. فاهمك آه. حلو. بالضبط آه. إمم، إمم بالضبط كده.
بالنسبة بقى آه خلّيني اقول لك بقى على اللغة، قُلت لي أنت هاب حابب تتكلّم لغة شوية، قُلت لي إنجليزي صح؟
آه بالضبط كده لغة يعني أنا ما هي اللغة برضه أجنبيّة بالنسبة لي، عشان برضه يعني بتفيدني في الشغل نَفْسه برضه يعني علشان تلاقيني أنا ساعات بييجي لي برضه شُغل أجانب وكده، فباحب إن أنا أكون زي ما تقول إيه بروفيشنال أفضل يعني بشكل أم إن أنا أتحمّل اللغة وكده وغير كده أصلًا هي اللغة هتفيدني في حياتي برضه ما اكدبش عليك برضه، لو هنبُصّ لها كده. فاهمني، فآمم دي أنا ب دي أنا ب دي بتبقى مشكلتي معاها في ال زي ما تقول اللي هو في المحتوى نَفْسه في ال إن أنا صفحات كتير برضه اللي هو أنا مش قادر احدد أنهي أحسن ليَّ أنهي أحسن ليَّ مش عارف اكتشف حاجة جديدة. فاهم قصدي؟ باحس إن أنا مش يعني من كُتر المصادر مشتت. فاهم الفكرة في إيه؟ من كُتر المصادر بجد مشتت. يعني أنت لو شُفت بجد ال البو اللي هي الصفحة عَندي اللي هو الfavorite والكلام ده كلّه هتلاقي فيها كميّة مصادر بشكل خُرافي لدرجة أنا واحد صاحبي شافهم قال لي إيه "يا ابني أنت بتتابع كل الصفحات دي؟" قُلت له "لأ أنا ما باتابعش غير صفحتين." قال لي "امال إيه الصفحات دي كّلها؟" قُلت له "ما اعرفش عنها حاجة." والله بجد أنت متخيّل أصلًا الرقم نَفْسه؟! يعني بشكل شديد أوي ده حتّى ده حتّى الdictionary نَفْسه اللي هو يعني زي ما تقول اللي هو إيه القاموس نَفْسه، لإن الأفضل إن أنا اس استعمل قاموس، فعايز اقول لك أنا عَندي بتاع حوالي 5 والّا 6 قواميس يعني ممكن كفاية قاموس 1 عليَّ لأ أنا عَندي 5 6 قواميس. وعايز اقول لك حاجة ولا باستعمل 1 منهم، من كُتر ال من كُتر الحاجات اللي عَندي. تخيّل بقى؟
آه. إمم. فاهمك آه آه آه. فاهمك فاه إمم. فهمتك. آه. أها. إمم. إمم، فهمتك وصلِت المعلومة. خلّيني اقول لك حاجة أنا عاوز اقول لك حاجة في موضوع اللغة ده، أنا أ نصيحتي ليك أو إن أنا عاوز اقول لك حاجة في اللغة يعني ت ت تفرِق معاك إن أنت تعمل آآ البودكاست ترُوح مثلًا حاجة زي بودكاست أو ترُوح مثلًا زي مكالمة جماعيّة كده تتكلموا مع بعض آآ آآ كده هتتعلموا اللغة، هتكون أنت مثلًا تبقوا مجموعة من الناس كل واحد بقى يتكلّم، تتكلموا في أي موضوع يعني تختار أي حاجة تتكلّم فيها ده أكتر حاجة هتساعدك إن أنت تعرف آآ تقوّي اللغة بتاعتك. ده ليه؟ لإن أنت آآ زي ما قُلت لي قاموس أنت هتترجم كلمة وه يعني ممكن تحفظها وممكن تنساها آآ م هترُوح مثلًا زي ما قُلت تشوف ڨيديوهات أو كده مأ ممكن تاخد الكلمة، ممكن عينك ترُوح للترجمة فما تحفظش، لكن لما أنت تخُش تتكلّم مع حد آآ يبقى ف في في مثلًا مكالمة جماعيّة ما بينكم، بينك وبين أي حد، وترُوح في مراكز مخصصة إنّكم تتكلموا مع بعض باللغة الأجنبية دِيَّة، هيفرِق معاك جدًا صدّقني هتحس إن أنت بقيت آآ لأ يعني دماغك من نَفْسها هتفكّر عشان تجاوب، مش إنّها تحفظ. فهمتني؟ يعني أنت اللي قدّامك بيكلّمك باللغة فأنت إ أ لازم هتفكّر عشان تحاول ترد عليه، فهتلقُط كلمة من هِنا على كلمة من هِنا، وهو كمان لو لقاك مثلًا مع معطّل في كلمة هيقوم مساعدك في الكلمة دي ف إ الكلمة هتتذكّرها جدًا لإنّ هتبقى مربوطة بالمَوقِف ده ده كانت الجملة أنهي مَ الجملة دِيَّة الكلمة دي احتجتها في الجملة الفُلانيّة علشان كنت ارد على ال على ال على السؤال الفُلاني. فهمتني؟ فده هيفرق معاك جدًا ف آآ شوف لي مثلًا النقطة دي لو فرقِت معاك إنّك ترُوح آآ في في بودكاست أو مركز مثلًا بيبقى مكالمات جماعيّة تتكلموا مع بعض بحيث إن أنت ت هت ده قي هيقوّي أكتر حاجة هتقوّي اللغة عَ معاك.
إمم. حلو. إمم. أيوَه فهمتك. فهمتك. هي والله فكرة كويسة فعلًا وأعتقد إن هي هتنفع معايا، بالذات أنا هارُوح لمركز على الأقل هالاقي ناس برضه بت بتشاركني نَفْس الموضوع وهاحس المحتوى هيختلف برضه، فهاحس إن أنا باشوف حاجات جديدة فعلًا، وكمان يعني أنا لو طبّقتها فعلًا في الشغل إن أنا آمم زي ما تقول بنَفْس الطريقة برضه كده إن أنا أقلل المصادر أو ادوّ احاول ادوّر على أكتشف على حاجات جديدة بحيث إن هي تفيدني. لأ والله بجد يعني ش فكرة كويسة بصراحة هاحاول اطبّقها في الإتنين وبالذات اللغة يعني، وإن شاء الله كده تجيب نتيجة معايا. والله بجد يعني بعيدًا بقى عن يعني النصيحة الأولى والنصيحة التانية بجد والله نصايح كويسة وحقيقي استفدت منهم بجد، فباشكرك بجد على النصايح الحلوة دي. شكرًا جدًا ليك.
إمم. ع العفو أنا موجود دايمًا في خدمتك في أي وقت لو احتجتني.